Alam mo, may ano, ma na naka-iskediul kaming biyahe. Ngayon pa lang medyo nai-stress na ako kasi unang-una, ’yong lugar na pupuntahan namin, nakaano siya na, ah, visa-free siya. Kaya lang pagdating ng July next year ang sabi, hindi na siya visa-free. Eh, ang schedule namin ay August, kasi July, August. Sabi ko nga sa anak ko, "Bakit ka naman nag-book ng August, eh, hindi na siya visa-free <chuckles> ng August?" Sabi ngayon ngayon ko lang naano, nai-stress na'ko talagang mag-isip. Tapos ’yong ’yong lugar na pupuntahan namin medyo tina-target din ng ibang bansa kaya medyo natatakot din ako. Iyon.
Mm. Pero ayun po ’no, bago ’yong lahat, matanong ko lang din, um, ano ba ’yong rason kung bakit, uhm, hindi niyo pa natutuloy? Um, kulang pa po ba sa budget, may hinihintay pa kayo or hindi pa ba ready 'yong mga kasama ninyo?
Ano, bale na ano siya, naka-iskediul talaga siya, ano pa next year pa rin naman. Pero ngayon nga lang ang wino-worry ko ’yong baka kailangan pa namin ng ano, no'ng visa talaga. Pero ’yong place na ’yon kasi, ’yong ak actually sa Taiwan, eh. So ’yong lugar na ’yon, ’di ba, visa-free naman siya ngayon. Kaya lang mayroong policy na baka pagdating ng July, ah, next year, baka hindi na siya visa-free. So 'no, iniisip ko ngayon
Mm. Mm.
sa July pa malalaman ’yon. Kung mag-aapply ng July kaya hindi ko alam kung ma-aano kami, ma-aapprove agad, ’di ba? So sabi ko, masasayang naman ’yong ano, ’yong book namin ng August kung hindi kami ma-approve. ’Yon.
Ayan, na-try niyo na po bang sabihin 'to, sa mga kasama ninyo, alam na po ba nila?
Sinabi ko sa anak ko, kasi siyang makakasama ko 'tsaka 'yong isa ko 'yong panganay ko din. 'Yon nga sabi sabi niya, eh, "Teka muna mom mommy 'di ko na ano, hindi ko naisip 'yon." Pero sabi niya, "Tignan na lang natin sa July." Kaya nga lang sabi ko parang ang ikli ng time. Although, hindi naman na masyadong mahigpit 'yong Taiwan sa mga Pilipino. Pero kahit papano nagwo-worry ako, lalo na ngayon 'di ba, tina-target ng China 'yong ano, Taiwan. May mga debris ng mga missiles na maliban dito sa Pilipinas, sa ta Taiwan meron ding mga nadadampot na mga ano debris ng missiles. Sabi ko ano ba 'yan nakakadagdag pa sa ano. <chuckles> Ang tagal-tagal ko ng nagbiyahe, babalik ako ngayon, stressful pa, hindi pa dumadating yung biyahe, yun.
Ah, okey. Mm. So, iisipin mo. Ayan. So, ayun kung talagang kaya naman pong planuhin nang mas maaga, sabihin na kung July pa naman 'yon siguro mga 2 months before pwede. Pero kung, um talagang malapit na, um, siguro i-anticipate na din na baka magkaroon nga ng, um additional na gastos, kasi, ah, mas less yung preparation. So yun po, ah, mas maganda na mas prepared talaga para maiwasan din yung gastos, mas makikita din yung mga ma-anticipate niyo din yung mga pagbabago at kahit papano, eh, hindi po nagugulat, 'di ba. Pero, um, ito ba pong trip niyo, ano po yung goal niyo? Goal niyo po ba na, ah, makapag-relax, mag bonding or ano lang, talagang tradisyon niyo lang po talaga?
Mm. Hmm. Hmm. Oo. Totoo. Hmm. Oo. Mm. Ano lang talaga 'to, kumbaga, noon nakakapagbiyahe kang maliliit pa 'yong mga anak ko. Pero ngayong, ah, adult na sila, ito 'yong first time nag lang, sa abroad kami pupunta. Ano lang naman nila 'to kumbaga, ah, parang treat nila sa akin, so ayan, kumbaga siyempre libre na 'di ba, i-avail ko na 'yan. Yun, oo, kaya nga, kaya kaya lang nga, ah, yun nga yung iniisip ko pero ano talaga siya parang bakasyon lang maikli lang naman, mga 4 days lang naman ganun.
Mm. Ayan, kasi 'yon nga po dahil ang ano n'yo naman is talagang bakasyon para kahit papa'no, eh, makapagpahinga. Mas okey din talaga na 'yon, mas paghandaan kasi mahirap naman na pagdating n'yo do'n, ang plano n'yo is pahinga tapos biglang mai-stress pa kayo sa mga gano'ng bagay, so parang nagkakaroon din kayo ng buffer 'no, para, um, nakikita n'yo yung mga ganitong puwedeng mangyari tapos mas nagiging realistic kumbaga yung itinerary n'yo, yung hindi naman sobra-sobra, hindi naman kailangan sobra pero, ah, at least di ba mas maaga niyong nakikita, mas maaga niyong naihahanda yung mga documents, yung mga, um, ano, at tsaka po kapag hindi po ba, um, talagang may nagkaroon pala ng mga hindi inaasahang pap pangyayari, meron po ba kayong Plan B, mga gano'n?
Mm. Mm. Yun nga. Mm. Mm. Totoo, mm. Mm. Mm, totoo, mm. <clicks tongue> Ang ano, ang sinabi ko sa anak ko, sabi ko, baka puwede mo ipa-rebook 'yan ng mas maaga, ng sabihin natin ng ano, ah, June or ano, sabi niya, ita-try niya nga daw. Kasi yung meron siyang anong me yung kasi ang ang plano, ang ano niya, may-flight siya ngayong, ah, <clicks tongue> February sa Singapore naman 'yon, na-rebooked niya tapos free naman siya tapos mayro'n pa siyang stopover sa Cebu, so sabi ko sana mangyari din 'yon na puwede niyang i-rebook tapos libre. 'Wag na ano, na oo, sabi ko, i-tr i-try mo nga, itanong mo kung puwedeng i-ano natin ng mas maaga, mga um, halimbawa, June ba bas bago dumating yung time na maga magre-require na sila ng visa kasi gastos din naman 'yon at tsaka oo, kumbaga
Mm. Hmm, mm. Ayun nga, oo. So, ayun hindi ko nakadepende din siya sa sistema talaga ng airlines 'no, pero alam ko may ganun talaga tapos kung kung kaya 'di ba, siguro, um, kung mapapa mapapayagan kaya, pero siguro kung hindi rin at least 'pag mas maaga, mas tipid kumbaga kasi konti lang din yung, um, mas maraming panahon din yung ano, para mag-adjust tapos hindi rin, um, hindi rin sila masasayangan. So, ayun pwede din talagang i-consider 'yun. Tapos, um, siguro ano po, um, yung pagdating naman sa stress relief techniques, kahit na nandun na kayo kung kaya naman 'di ba, puwede kayo na talagang focus lang muna dun kung talagang kaya naman ng budget, 'di ba? Tapos ano, hayaan n'yo lang po yung anak n'yo kasi bawi niya din 'yun sa inyo, 'di ba? Parang ano, parang regalo. So, yung ano, parang ayaw din naman ng anak n'yo na ma-stress kayo for sure, so yung mga gano'ng bagay, puwede na sigurong, um, iwanan na lang din sa kanila kasi, um, malalaki na din, 'di ba? Talagang may mga trabaho na din, mas marami na ding nalalaman. So, kayo po 'pag 'pag hinayaan nila, 'pag sinabi nilang 'wag na kayong ma-stress, mama. Huwag na kayong ano, 'yan masu sun sundin n'yo din po 'yon.
Mm. Hmm. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Totoo. Mm. Oo, <chuckles> kaya nga. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Yun nga, eh. Mm. Yun nga, eh, sabi ko nga, mas kung ga sa panahon ngayon, mas marami na silang maram mas marami na silang diskarteng alam kung papaano i-solve yung mga ganiyang problema, sabi ko nga, sana magawan pa rin ng paraan kasi mas maganda kung mas maaga, mas ano, mas less yung stress. Ako naman kasi 'pag ganyan na biyahe, ang gusto ko lang naman i-enjoy diyan pagkain tapos yung yung mga sites talaga, gus hindi naman ako yung sabi ma-shopping, nako, hindi. Ano lang talaga, gusto kong i-enjoy yung sites yung mga mga temples, ganyan. Tsaka yung pagkain, kasi masarap nga daw pagkain do'n, 'yon lang naman.
Mm. Hmm, oo. So, ayun talagang panatilihin n'yo lang po yung drive, di ba, yung excitement, kasi 'yan yung magbibigay sa inyo ng rason para talagang mas kayanin tapos talagang, ah, mas enjoyin, so yun siguro, ah, patuloy niyo lang din, i-remind, in a way yung yung anak n'yo in a way na alam nyo 'yon, hindi naman nakaka-stress or talagang nakukulitan sa inyo kasi kaya yun for sure. Tsaka pera din yung pinag-i pinag-uusapan. Pero yung trip niyo po ba, parang kayong dalawa lang na mag-ina or madami din kayong buong pamilya?
Mm. Oo. Oo. Hmm. Oo, <sniffs> kaya nga. O o. Bale, tatlo kami. Wala kasi tatay nila, nasa work pa rin talaga kaya hindi talaga siya, hindi uubra na sumama sa amin. Sa ibang country rin kasi siya, so kami na lang magbibiyahe, tutal malalaki na 'to. Dati nagbibiyahe kami kasama yung aman ama nila, eh, kaso nasa trabaho 'yon, hindi puwedeng mag hindi k'ya kumbaga yung lugar na pinuntahan, wala namang Christmas, so wala silang Christmas vacation. Ayun, kaya kami na lang mag-aano, wala kami ng ngay ngayong Christmas, ibig kong sabihin, 'di makakauwi dito 'tsaka do'n sa ano, sa biyahe namin, di siya makakasama dahil din nga wala, mahirap mahirap yung ano niya, yung trabaho niya kasi hindi gano'n kadaling ma magkaroon ng ano, kapalit.
Hmm, okey. Mm. Mm, saka siguro yung mga ganitong adjustment 'no, mas okey talaga na talagang tanggapin siya ng parang, uhm, tanggapin siya ng mas buo para kahit papaano 'di ba, parang hindi talaga, uhm, komplikadong pangyayari. Tapos nagiging smooth pa din, uhm, yung plano. Kasi not everything naman kasi 'di ba, parang nasusunod, may mga delays talaga, may mga may mga unexpected changes, may mga inconvenience, 'di ba? Napakarami nyan. So, ayan, accept lang ng mga ganitong mga pagbabago tapos i isipin na lang na kahit papaano meron talagang good pa din sa adventure sa biyahe. Kasi lahat naman ng mga, ah, ganyang bagay eh, talagang may kaakibat na learning. So, focus na lang po kayo sa kayang ikontrol, ah, as early as possible, 'di ba, yung pagpre-prepare, yung attitude pati na rin yung personal comfort. Kasi yun naman yung goal din for sure ng anak ninyo.
'Yon. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, totoo. Oo. Mm, tama. Mm. Mm. Mm, tama. Mm. Tama, totoo 'yan, talagang nagpapasalamat nga ako nga kahit papaano naiisip niya na, ah, bigyan din ako ng comfort na i isama rin ako sa mga biyahe niya minsan, 'yon. Kaya nga 'yon nga lang, siyempre alam mo na 'pag nagkaka-edad ang daming ini iniisip, ah, ang mga bagay na minsan hindi ko naman dapat na ika-stress talaga nai-stress ako ultimo yung mga mga balita kinokonek ko minsan sa sa mga bagay na ano, maganda rin na naka naka nakakakuha ako ng idea sa mga kausap ko kagaya mo, yan. Maraming salamat din sa mga nababanggit mo na mga yung mga tips nga na dapat talaga hindi ako masyadong na-stress, na yung mga bagay na yan pwedeng iiwan ko na lang sa mga anak ko para silang mag-solve, 'di ba? Totoo naman.
Mm. Mm. Ayan, basta opo focus lang kayo talaga sa present experience na mangyayari ay, future pa pala. Pero 'pag nandun na po kayo, focus lang talaga kayo sa sa present na experience niyo na yun. Kasi mas maganda, 'di ba, na parang kahit papaano eh, mina-maximize niyo yung mga ganitong, uhm, experience. So, dapat yung yung travel talaga, talagang stress free 'yan. Kasi kapag naman, uhm, may paghahanda, may flexibility, may pag-aalaga sa sarili, 'di ba? Tapos, pagiging mindful talagang, ah, maganda ang kakalabasan. So, ayun po sa gano'ng paraan mas relaxing, mas rewarding, tapos, ah, uuwi kayo ng masaya. Pero, uhm, ano po yung plano niyo rin pala after ng bakasyon, ah, papasok po ba kayo agad or talagang pahinga din kasi pagod?
Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Siguro, isang araw na pahinga din. Siyempre, jetlag pa, gano'n, oo, bago babalik sa work, gano'n. Eh, yung ga yung anak ko naman kasing babae, work from home naman siya. So, walang problema yung anak ko lang, panganay kong lalaki ang medyo talagang 'yon talaga walang pahinga yan pagka ano, sigurado babalik agad sa trabaho 'yon. 'Yon.
Mm. Ayun, grabe 'no? So, talagang pinaghihirapan din talaga para, ah, makabawi, para mabigyan din po kayo ng, ah, mas masarap tapos mas enjoy, mas komportableng buhay. Kaya talagang, uhm, sulitin niyo lang din po. Kaya ayun po, maraming salamat po ah, sa mga baha mga pinagbaha mga binahagi niyo talagang, uhm, sana mas mag-enjoy po kayo.
Mm. Mm. Maraming salamat din. Maraming salamat din at magandang araw at paalam.